Udah udah jam 9 malam, betul, Kak. Nah, kita juga kondisi udah capek kan, kita bertiga tuh. Ya, aku juga ikut gendong anak, anakku kan masih 2 tahun, dia udah capek aku gendong. Nah, jadi ya jadinya tuh, ya, seharusnya udah dekat ke hotel, cuma aku salah cari ap karena aku nggak tahu, aku turun duluan itu, Kak, aku jadinya muter, Kak.
Wah. Ya. Mhm. Muter? Kenapa tuh bisa muter? Kan harusnya kalau misalkan, eee, halte sebelum eee, sebelum halte A, itu kan tinggal 1 halte lagi nih, tapi kenapa jadi muter, nih? Gimana ceritanya?
Muter. Nah, anggaplah itu seharusnya lurus ya, Kak, ya. Aku malah heeh, heeh. Aku malah ngambil ke jalan yang lain, aku belok ke jalan ke kiri, atau ke kanan itu, Kak. <chuckles>
Ya, harus harus yang lurus. Oh, oalah, malah muter balik ceritanya. Ya ampun. Jadi jalan kaki gitu maksudnya?
Betul, jalan kaki. Karena tadi ke halte A, ke u ke dari hotel ke halte A tuh sekitar cuma sekitar 10 menit lah, Kak. Jalan kaki. Nah, bukan yang langsung dari hotelnya udah dekat sama haltenya, Kak, kalau itu gampang ya. Ini ada muternya dulu. Jadi ada 10 menit. Nah, itulah yang bikin jadinya aku nyasar. Dan, nyasarnya itu, ya jalan kaki sekitar, ya 40 sampai 45 menit nih, Kak, jadinya. <chuckles>
Oh, oke. Iya. Mhm. Iya. Oh, oke. Waduh, lama banget ya, lumayan, eee, apa, hampir 1 jam, gitu ya? Eee, putar-putar, malam-malam. Berarti kurang lebih, eee, hampir jam 10 tuh, atau gimana tuh? Tengah malam?
Iya. Ya, hampir jam 10, betul, Kak. Yang ada ya, aku ngomel-ngomel, sebetulnya yang salah kan aku. <chuckles>
Oh, oke. <laughs> Ngomel ke siapa ini, nih? <laughs> Heeh.
Ya. Istri yang kena, jadinya, loh, yang salah kan
Waduh, kasihan. Heeh. Terus dia gimana, reaksinya?
Heeh. Tapi ya, is Oh. Nah, "Ya, aku kan ikut kamu." Ya, benar, sih. <chuckles>
<laughs> Iya, sih. Nah, dan di situ nggak ada yang baca map, nih, antara kamu atau istri kamu? Eee, atau map itu memang tidak terbaca juga gitu pada malam e pada malam hari, gitu? Jadinya, kayak salah lihat halte aja? Ini gimana sih ceritanya bisa sampai, apa, salah ngira halte gitu?